Ano ang paborito mong local artist o banda ngayon at bakit mo sila bet?
A actually sa dami ng listahan ko ang nangunguna pa rin talaga ay 'yong Cup of Joe.
Mm. Ah, wow. Cup of Joe pala. Bakit naman sila?
Mhm. Ah, kasi, ah, 'yong mga tema ng ng kanta nila naaayon sa mga na current events tsaka naayon sa mga, um, current trends ngayon, 'yong mga situationship, 'yong mga kakaibang relasyon, nakakatuwa, nakaka-relate ako sa kanila.
Mm. Ah, okey. Mm. Okey. Relatable pala, kaya mo sila nagustuhan. So paano mo sila, um, nadiskubre o unang narinig?
Totoo. Mm. 'Yon. Ah, narinig ko sila sa TikTok, ganiyan. Kasi actually, nakakatawa kasi, hindi ko sila nakilala as banda. Una, nakilala ko sila 'yong vocalist nila, si Gian, na ano na TikTokerist na ano, na nakakatawa kasi very, very, ano siya medyo makulit, kuwela ganiyan. Tas iba-iba 'yong opinyon niya sa bagay. Tapos ay, vocalist pala siya. 'Yon nagulat ako. Mm.
Mhm. Okey. Mm. Ah, okey. Hmm. Ayun, hmm. Ah, vocalist. Ah, so, nauna mo siyang nakita parang nagpo-post talaga siya ng mga videos, ganiyan, na siya lang mag-isa?
Oo. Oo, siya lang mag-isa tapos sabi ko parang meron siyang onting mga, parang onting videos na magsa-sample ng isang 1-2 liners ng kanta, pero 'di ko naman sure na kumakanta talaga siya, maganda boses niya.
Ah, okey. Mm. Okey. Oo. Akala mo maganda lang talaga 'yong boses, ganyan pero may banda pala. Mm. Ah, so do'n mo pala, ah, una silang narinig. Paha paano mo naman nalaman na 'yon nga, um, may, ah, kasali pala siya sa banda, ganiyan?
Mm. <chuckles> Totoo, 'yan. Ay no'n, nung hindi na ako, nag-focus lang sa content niya. Sabi ko na-curious na ako, nakakatawa 'to tapos magaling kumanta, ganiyan. Tapos nakikita ko meron siyang mga pictures na nakapang-rakista, ganiyan, nakapang-artist. Sabi ko baka may baka tumutugtog 'to, ganiyan. So, sinearch ko nang sinearch 'yong feed, 'di ba sa TikTok meron parang blue na search na ano, na link. So pinipindot ko nang pinipindot. Hanggang sa napunta ako sa performance nilang video sabi ko, "Ay, kumakanta pala talaga sila." Ang galing.
Mm. Okey. Mm. Oo. Ah. Okey, okey. Mm. Ah, gano'n pala mo nadiskubre. Okey. Eh, ano 'yong ano, um, ang pinaka-nagustuhan mo sa mga kanta o estilo nila?
Mm. Ah, siguro, gusto ko 'yong ano, 'yong pinakasikat nila, 'yong Multo. 'Yon ang pinakagusto kong kanta kasi muk mu ano siya, eh, nailarawan niya 'yong generation problem sa sa mga relasyon ngayon 'no, 'yong pagmumulto or ghosting. 'Yon ang pinakanagustuhan ko. Mhm, mhm.
Mm. Mm. Ah, okey. 'Yon pala. 'Yon pala 'yong meaning no'n, so ghosting pala. Okey. Ba't mo siya nagustuhan? Nakarelate ka ba? Ano ba?
Oo. <chuckles> Oo, naka-relate ako. Um, siguro naging ano siya, naging emblem siya ng mga karanasan ko. Kasi ngayon parang ang dali-dali na lang na iwa i ang dali-dali na lang na hindi rin mag-reply 'no, kahit na alam mong may naghihintay sa'yo, ah, sa sobrang bilis magkaroon ng relasyon ngayon, gano'n din kabilis mawala. Kaya parang naging theme song siya ng mga relasyon na naipasok ko, recently. <chuckles>
Ay. Mm. Mm, tama. Mm. Ah, wow. So naka-relate ka nga talaga kasi na-experience mo. Ayon, so, um, sa tingin mo, um, ano ang naiiba o natatangi sa, ah, artist o banda na yan, o na, ah, kompara sa iba?
<laughs> Totoo. Mm. Ah, siguro malaya sila kumpara sa iba. Hindi sila 'yong tipong, oo, hindi 'yong tipong gusto nilang kumita ng pera. Hindi mo mararamdaman 'yon sa music nila, kasi wala silang sino-sino. Wala sinisino, gano'n pala. Wala silang sinisin sinisino. Kahit anong topic ila ilahad nila sa'yo sa malikhaing paraan. Ganyan.
Malaya. Ah. Mm. Ayun. Mm. Ayun so parang, um, dahil nga do'n parang medyo kakaiba sila, 'no? Sa ibang mga banda.
Oo, kasi 'yong iba parang rehearsed parati, para kailangan perfect tune. Sila hindi, talagang ipe-perform nila based on how they feel the song should be. Gano'n sila.
Hmm, um. Okey. So na-ano mo na sila napanood mo na ba sila ng, ah, personal?
Oo, dinayo ko sila sa Baguio, that taga-Bulacan ako ah. Dinayo ko sila sa ano dinayo ko sila sa Baguio. Kasi mayroon do'n parang, um, restauran restaurant na ano, na onti lang 'yong tao. Mura lang naman 'yong ticket, two-five lang. So, onti lang 'yong tao. Ah, makikita mo talaga sila 'yong parang 'pag bumirit baka matalsikan ka pa ng laway o kaya ng pawis sa gano'n kalapit.
Ay, wow talaga? Mm. Hmm. Mhm. Actually, tama. So pumunta ka do'n sa Baguio? Ayan, dinayo mo pa talaga. Ikaw lang ba mag-isa or may kasama ka?
Mm. Mayroon kasi akong kaibigan sa Baguio. So parang napag-usapan namin punta kami. Kasi nga si Gian taga-Baguio din. Kaya parang, 'yong home crowd niya, mm. 'Yong vocalist na fina-follow ko. Taga-Baguio din siya kaya ano, um, si schoolmate pa siya no'ng kaibigan ko sa Baguio. Kaya parang very coincidental, 'no? Sabi ko dayuhin ko nga para makita ko talaga kung gaano sila kagaling.
Mm. Okey. 'Yong vocalist. Oo, okey. Hmm. Ayun. Tama. Okey gano'n ka pala ka-fan. Dinayo mo talaga sila, 'no? So, sa anong paraan mo pa ipinapakita 'yong suporta sa kanila?
Mhm. Siguro ano, kasama yung streaming, tsaka kasama din sa pag-po-po-post sa ano, sa Twitter, sa mga bago nilang kanta, pagpo-promote, um oo. Totoo. Tapos minsan bumibili din ako ng bumili kaming magkakaibigan ng, padayon na shirt. Parang ano yun, title nila no'n ng bago nilang kanta, ah, meron kaming shirt na gano'n. Kaming limang magkakaibigan.
Mm, streaming. Ah. Ah, talaga? Nagpo-promote ka? Mm. Oo. Ay, wow. So, parang pare-parehas kayo na paborito sila, ganun.
<chuckles> Oo, nakakatawa pa no'n kasi kami, ah, um, 'yong huling concert na napuntahan namin, Silakbo, diyan sa may Araneta. Iba kasi dinaanan namin pauwi, kasi bumili pa kami ng pagkain. 'Yong isa naming kaibigan, nauna sa amin, kasi do'n pupunta na siya sa kotse. Tapos nakasalubong niyang palabas yung artist, nakita yung t-shirt namin, tinuro. Ang galing. Oo, Oo, nakakatuwa kasi napansin, alam mo yun, at least na-appreciate nila na merong mga taong, um, nag-fa-fa fan talaga nila.
Mm. Okey. Mm. Oo. Ay, wow. Napansin kayo. Mm. Oo, ganun nga. Naku, ang saya naman no'ng ganun, 'di ba? Parang nakakakilig siya 'no. <chuckles> Ayan, eh
<chuckles> Totoo. Sulit. Sulit ang t-shirt. Mhm.
Mm. So, 'di ba ayun nga, nakita mo na sila ganyan, na mag-concert, na kumanta, so, ah, kung makakausap mo sila, ano ang gusto mong sabihin o itanong?
Mhm. Ah, siguro ang gusto kong, uhm, itanong ay, "Paano niyo, ano 'yung ano 'yung inspirasyon niyo para ku makagawa ng mga kantang sobrang sasakit, pero magaganda 'yung melody. Sa'n nanggagaling, experience niyo ba 'to?" Kwen gusto ko oo, gusto kong malaman kasi parang ano eh, parang masaya naman sila, nakikita ko 'yung buong banda nila masaya naman, may mga girlfriend, may mga partner sa buhay, di ko alam kung bakit oo bakit may hugot, saan nanggagaling?
Mm. Ay. Mm. Oo, maganda sa ano nga yan, mm. Mm, tama Hmm. Ah. Pero, may hugot. <laughs> <laughs> Okey, so ma oo nga 'no parang maganda ngang malaman kung ano 'yung inspirasyon nila sa pagsusulat 'no ng kanta, ayan. Oo nga, tama. Pero, sa tingin mo, uhm, ah bakit mahalagang suportahan ang mga local artist, parehas nila?
Oo, curious ka din eh. Mm. Kasi siguro, para una, ma-preserve 'yung kultura natin kasi salamin iyon ng ating lipunan, eh kung ano mang likhang sining yung naipapalabas nila no, uhm, salamin 'yon ng kung anong lipunan ang meron tayo. And ikalawa, siguro para din ma-inspire 'yung ibang artist kasi itong Cup of Joe lalo, kasi nagsimula sila sa hindi kilala, walang wala talaga silang, hindi sila nepo babies kung tawagin sa musika 'no. Hindi sila maimpluwensya ganiyan, uhm, tas paiba-iba sila ng school, hindi sila sa iisang school, kasi maintindihan ko kung halimbawa lumaki sa UP ganiyan, kasi siyempre mayro'n ng connections 'yon, ito iba-ibang school na-discover talaga sila. Kaya kung tatangkalikin ko sila, aba siguro mabibigyan ng pag-asa 'yong mga small artist na balang araw may ma-di-discover din sila.
Mm. Mm, hmm. Tama. Okey, oo. Mm. Oo, tama. Mm. Ah, okey. Mm, tama. Oo. Hmm. Okey. Ayun, tama nga naman. <sniffs> So, 'di ba parang 'di ba fan ka talaga nila, nag-background check ka ba, 'yong alam nalaman mo ba kung paano talaga sila parang nabuo as a band?
Mhm. Ah, 'yong istorya nila parang ano, 'yong 'yong, si Rapha, 'yong isang vocalist, mayro'n talaga silang ano, mayro'n na talaga silang parang grupo na, may mayro'n ng bassist, mayro'n ng um, nag-gigitara, mayro'n ng nagda-drums, tapos si Rapha 'yong vocalist. Ngayon, nakita nila sa battle of the bands itong si Gian.
Mm. Okay.
Si Gian, parang ano lang siya, solo na, solo acoustic. Mayro'n lang nag-gigitara para sa kanya. Tapos, do'n si si no'ng nagkakilala sila, niyaya ngayon ni ni Rapha si Gian na sumali na lang sa banda nila. And the rest was history. Ganyan.
Hmm. Ayun. Wow, gano'n pala. So nakita nila na, ay parang, "ah, magandang isama", oo, 'di ba? So ayun, kaya pala sila nabuo.
May potential. Mhm. Oo. Nakakatawa nga 'yon, kasi ini-issue sila. Na parang sila 'yong ano, sila 'yong magka magka-relasyon. Parang ex daw sila. <laughs> Kasi si Gian, ano siya, part siya ng LGBTQ community. Pero sabi naman nila na talagang magkaibigan lang sila. Kasi si Rapha, mayro'n din siyang girlfriend.
Mm. Ay. Talaga? Ah, okay. <laughs> Ah, okay. Mm. Hmm, okay. Gano'n pala. <laughs> So, um, kunwari irerekomenda mo siya, ah, ah, sa isang kaibigan, sila, um, paano mo sila ipakikilala?
<laughs> Mhm. Ah, siguro, um, pwede ko sabihin na ito yung kung mahilig ka sa bandang likas ang bigkas sa mga, ah, salitang Pilipino, sa paggamit nila sa, um, sa mga compose nilang music, ito yung magandang bandang sundan. Kasi wala silang, ah, foreign twang 'pag kumakanta ng Filipino songs. Mm. Tapos yung mga ito din yung isang banda na nagbibigay, um, halaga sa mga salitang nakalimutan na natin. Kaya yung vocabulary nila ay medyo malalim. Kaya minsan yung mga GenZ 'no, 'pag pinapakinggan sila, sine-search pa yung lyrics kung ano ibig sabihin ng salita, kasi
Okey. Wow! Hmm. Mm. Okey. Ah, talaga ba? Mm. Mm. Okey. Hmm. Mhm. Hmm, ganun.
likas sa kanila na gamitin yung mga gano'ng vocabulary.
Mm. So, malalim na Tagalog yung ginagamit, ganyan?
Oo, malalim na Tagalog pero, um
Oo, kagaya ng ano?
Gaya ng Padayon, Silakbo.
Padayon, ah, okey. Mm.
Oo. Silakbo, yun yung mga title ng mga songs nila. Um, Bubog, ginagamit ba yung bubog, 'di ba, imaginin mo may bubog. Kaya ano, yun, siguro gusto ko ang gusto ko kasi yung pagkamalikhain nilang ganun, malalim, eh. Hindi lang basta tipong naririnig mo sa kalye yung mga salitang ginagamit nila. Tapos mag tapos maganda may parang naiintindihan mo naman, kahit na medyo malalim yung gamit nilang salita.
Ah. Oh. Hmm. Oo nga. Tama. Mm. Ayun. So, sabi mo nga, 'di ba, kanina relatable talaga, 'no? Ayan, tsaka Tagalog na malalim, hmm, parang maganda nga silang pakinggan. Oo, so, um, sa tingin mo naman ano yung, ah, kontribusyon nila sa local music scene ng Pilipinas?
Mm. 'Di ba? Siguro, uhm, sila 'yong ano, sila 'yong bandang Gen Z. Kasi, 'di ba, maraming oo. Maraming bandang millennials, eh, yung mga bandang rakista, alternative, sila 'yong bandang Gen Z. Pag pinanonood mo sila 'yong pagpili ng music, pagpili ng branding. Kasi ngayon mat ano na mahalaga na 'yong branding, eh. Kung 'yong si suot nila, pati kuko, pati jacket ganyan. Oo na
Bandang Gen Z, ah. Mhm. Hmm. Ay talaga? Ano yung kuko, sa kuko?
Meron silang mga kulay sa kuko. Hindi siya yung tipong itim lang ganyan. Tas meron siya
Okay. Hindi 'yong pare-parehas na kulay ya Hmm.
Oo, gano'n iba-iba. Na parang ano, parang pina nirerepresenta na maging komportable ka kung saan kung ano 'yong artistry mo. Kasi madalas madalas lagi na lang tayong, "Ay, dapat timum proper." 'Di ba, 'pag 'pag magpe-perform, sila malaya kaya 'yon. Oo. Sila malaya talaga. Malayang-malaya silang i-express yung sining nila.
Mm. Ah. Ayun, oo. Parang uniform ganyan. Mm. Ayun. So, sa tingin mo 'yon 'yong kontribusyon nila, 'di ba? Parang, um, makapag-express ng malaya, ng nararamdaman. Ayun, napakaganda naman no'n. Pero, um, ano yung, um, ah, pinaka-natutunan mo o naramdaman mo sa musika nila na hindi mo naranasan sa iba?
Oo. Mm. Ah, siguro ang maging matapang, maging matapang na, um, ilahad 'yong mga temang, hindi pa nalalahad. Maging matapang na, sabihin sa, o i i o idaan sa awitin, ang mga hindi naikukuwento, sa liwanag, gaya ng minsan, hindi minsan hindi maganda ang, ang tingin mo sa sarili mo, at okey lang 'yon, kasi kailangan maging aware ka para makabangon ka. May mga gano'n kasi sila eh, 'yong mga tipong, dini-discuss nila 'yong mental health, through the songs. Kaya, nakakatuwa, minsan taboo 'yon 'di ba? Sa, lipunan natin. Pero sila, malaya nilang nailalahad.
Matapang. Okey. Mm. Okey. Mm. Ah,/ oo. Mm, tama. Ayon, so, parang 'yong mga social issues din, yan pina inaano rin nila.
Oo, parang protesta ang awitin nila. Ang sining nila ay isang protesta na din.
Ah. Mm, gano'n pala, so parang, napakalalim talaga ng, um, ah, ano mensahe, 'no? Na naipararating ng musika, okey.
Mm. Oo. 'Yong laman, ng mga kanta nila tsaka ng musika nila.
Mm, gano'n pala, so parang, ang ganda nga 'no? Parang nakaka-inspire nga pala.
Totoo, inspiring siya, 'di lamang sa millennials pati sa mga Gen Z, tsaka mga bagong henerasyon.
Hmm. Mm, ayan, naku maraming salamat sa pagsagot sa aking mga katanungan, at sa pag-share ng experiences. Hmm.
Ayan, maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli, paalam.